تمام ماشي.
خلاص؟ سِبْنا البصل بقى مع اللحمة، وبعد ما اسْتَووا وعدى عليهم الوقت المطلوب ه هابُص عليها الاقيها لسه ما اسْتَوِتش كويس، هاسيبها شوية كمان، وبعدين هابدأ أنزل بالبُهارات اللي عندي على اللحمة، اللي هو زي ما قُلنا الفلفل الأسود، القرفة، الجنزبيل، 7 بُهارات، أي بُهارات بتحبيها حُطيها مش هت مش هتزعلنا في حاجة بالعكس هتدّي flavor أكتر وطعم أكتر، ويا سلام بقى إذا قدرتِ تجيبي البُهارات آآ، مش مطحونة وتطحنيها فريش على اللحمة، طبعًا الموضوع ده بيبقى برضو مُرهق وصعب جدًا بس يالّا بالمَرّة بقى، ال أ أيوه برافو عليكِ هو ده المقصود فعلًا إن أنا الأكلة تبقى من أو from A to Z تبقى الأكلة صحّيّة تمامًا وبكامل آآ، ال الن النضارة بتاعتها.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. امم، إمم، بس الزيوت، آه الزيوت بتاعتها بتكون لسه فريش إمم، تمام. إمم.
حطينا البُهارات، اللحمة اسْتَوِت، نبدأ بقى في الآخر خالص نِنزل بالبطاطس وبرضو نرجع نغطّي عليها تاني، وكُلّ ده ما فيش نقطة مَيّة، خدي بالِك ما فيش نقطة مَيّة بتتْحط عليها لأن أنا باوطّي النار عليها خالص وتبدأ اللحمة تاكُل في الب بالبصل كده وفي الدهْنة ويبدأوا ينزِّلوا ال الصوص بتاعهم لحد لمّا يوصلوا لدرجة ال الاسْتوا المطلوبة، وأسيب البطاطس معاهم نُص ساعة
إمم. إمم. إمم. إمم.
كُلّ ده بقى باسيبه على جنب وابدأ بقى أجيب الفحماية أحُطها في فنجان، وبعدين بعد ما اللحمة تستوي البطاطس تستوي تمامًا أفرَّغ في نُص الحلة مسافة كده زي نقول عليها إيه مسافة دائرية، واحُط الفنجان وجوه منه الفحماية، وبعدين أجيب نقطتين زيت أحُطها على الفحماية هتبدأ الفحماية تعمل الدخنة بتاعتها، أروح مغطّي عليها واسيبها 5 دقايق، وبعد كده بقى ما أقولكيش على الطعم، شوية رز بقى جنب منهم مفلْفل كده بالشِعرية مع شو آه بس خلاص ما الريحة ما هي دي هي دي، الكبابجي جِه البيت هنا بقى، الريحة بقى ما شاء الله تبارك الله الط الريحة والطَعم، بس ما باسيبش الفحماية كتير لأن أنا مؤخرًا قرأت إن ال الدخان بتاع الفحم بيعمل بعض ال التلوثات البيئية فطبعًا ما باسيبهاش كتير، مجرد بس لمّا أحس إن إن ال الريحة وصلِت للأكْل خلاص باروْح شايلها، وبكده بتطلع الأكلة في منتهى الجمال مع شوية السلطة، شوية المخلل، شوية الرز بالشعرية وبالهنا والشفا، وفعلًا، فعلًا، فعلًا إلى يومنا هذا في ناس مخصوص لمّا بييجوا عندي أو بيبقوا جايين عندي بيطلبوا الأكْلة دي مني مخصوص لأن سبحان الله بتبقى من أحلى وأطعم الأكلات وأبسط الأكلات على فكرة وما فيهاش يعني آآ، مجهود كبير أو ما فيهاش تفاصيل كتيرة بالعكس، هي بسيطة جدًا وسهلة جدًا، وعلى فكرة آآ، أنا شخصيًا أحيانًا كُنا بنعملها كعَشا في الشِتا، بتبقى عَشا مُدفّي، عَشا بيدفّي جدًا وبيبقى صحّي حتى الأط ال الأولاد عندي بيحبوها جدًا.
آه. إمم. إمم. الريحة، الريحة، الطعم هي الريحة الناس هتشْبع من الريحة لوحدها. آه. <laughs> إمم. آه. إمم. إمم. فعلًا، إمم. آه، آه.